Enggak, untungnya wah kalau sampe kayak gitu bisa s trauma. Itu aja kalau inget itu ya ampun, jadi kayak lagi jalan tiba-tiba, wah di belakang udah dikejar-kejar anjing, wah itu langsung lari secepat kilat. Iya, makanya sepatunya sampe lepas, <laughs> ketinggalan.
Heeh. Langsung lari ya? <chuckles> Katanya katanya kalau dikejar anjing jangan lari Mbak.
Iya tapi kan namanya waktu kecil ya, panik kayak gitu takutnya, iya kan jadi langsung lari aja. <laughs> Kalau inget itu ya ampun. Ada ada temennya kan pulang sekolah, waktu itu pulang sekolah bareng temen-temen. Nah kebetulan tuh, eee, lewat rumah, eee, ya kayaknya dia melihara anjing terus tahu eee, biasa aja kita jalannya, awalnya jalan santai, eh pas tahu-tahu nengok ke belakang, wah ada anjing ngejar langsung kita semua lari pada ngibrit <laughs> gitu. tuh kalau inget jadi ketawa-tawa.
Panik? Iya ya, tetap panik ya Mbak, ya? <laughs> Itu sendiri apa ada temannya Mbak? Oh iya iya iya. Mhm. <laughs> <chuckles> Waduh, terus larinya berapa meter kira-kira Mbak? Mungkin ada dua puluh meter ya? Oh nggak inget ya? <laughs>
Wah, nggak inget dah itu, <chuckles> nggak inget, pokoknya lari secepet-cepetnya sampai, eee, ini anjingnya nggak bisa ngejar lagi <laughs> Gitu.
<laughs> Itu hampir setiap hari kali ya, berarti kalau pulang sekolah dikejar anjing begitu?
Enggak, itu doang itu sekali doang itu makanya itu bener-bener apa ya, kalau inget lagi aduh ketawa lucu kocak. Kenapa waktu itu bisa tapi nggak inget juga sih waktu itu kenapa bisa dikejar-kejar anjing ya cuman inget kesannya waktu itu dikejar-kejar sampai sepatu lepas.
Oh. Waduh. <laughs> Mungkin ada yang sengaja lempar tulang kali Mbak.
<laughs> Ya kali ya, bisa jadi. <chuckles>
<chuckles> Iya.
Mmm.
Memang sih kalau momen-momen begitu lucu begitu ya, apa yah, memang bikin bikin ketawa, bahagia kadang-kadang juga sih. <chuckles>
Iya kan, ada momen yang bikin bangga jadi bikin motivasi, terus ada juga yang kayak tadi lucu, berkesan jadi itu semua momen-momen gitu sih walaupun beda momen ya yang satu, eee, prestasi, berkesan, bangga gitu yang satunya lucu itu semuanya kalau diinget-inget, dikenang-kenang tuh bikin senyum-senyum sendiri gitu.
Mhm. Iya, betul. Heeh. Heeh, betul. Mhm. Iya. Heeh. <laughs> Ah, apa ya, hidup jadi lebih apa ya, berwarna begitu kan? Heeh.
<laughs> Mmm. Iya benar benar sih, iya aduh. Tapi jadi ada cerita lucu juga sih ya. <laughs> Ada yang bisa diceritain. Hmm.
Betul, Mbak. Iya iya iya iya. <chuckles> Tapi kalau misalkan kan sekarang beda pasti ya dengan yang kehidupan yang dulu Mbak, kan pasti udah beda kan. Nah kalau misalkan Mbak, misalkan mau buat kenangan baru atau momen baru yang yang yang sederhana tapi berkesan begitu, apa kira-kira Mbak, yang pengen Mbak lakukan?
Mhm, mhm.